Trời đất ơi!
Tức là nó phá vỡ lời hứa tại vì thật ra mẹ của ảnh cũng yếu rồi thì chỉ đợi là con mình bảo lãnh qua để làm chi, để có thể là dưỡng già hay thậm chí là ở nhà bả dạy online cũng được chứ bả cũng hổng phải là nhưng mà cái anh con trai nó phá vỡ
Ừm. Ừ. Ừ. Ừ, ừ. <tsk> Ờ, tội nghiệp. Ừ, ừ. Ừ, ừ, đúng rồi. Đâu có phải là nhờ vả gì gia đình đâu. <smacks lips> Trời đất ơi! Ờ.
Đó. Tại vì hồi xưa là cái tiền mà ảnh đi qua Mỹ là cũng cô đó cô bỏ ra hết mà, mà bây giờ là không giữ lời hứa.
Ừm. Là cái cô vợ hay là hay là sao? Hay là người mẹ? Bỏ ra.
Người ý là cái người chồng đó đó, không có giữ lời hứa với lại người mẹ của mình, vì vợ vợ tại vì vợ kêu là "Thôi, em thấy kinh tế chưa ổn anh, khoan hả đón mẹ qua" thế là lần lữa tới bây giờ là 5-6 năm rồi. Đó.
Ừm. Ừm, ừm. Ừ. Ừm. Trời ơi! Nhưng mà mình mình hỏi bạn là cái có phải người vợ là nắm tiền hông, trong tay đi làm? Là ưm.
Ừm. Đúng, đúng. Nắm hết, nắm hết 100%. Trời ơi!
Nhưng mà người vợ không đi làm, mà người chồng đi làm? Hay là cả hai đều làm? Ờ.
Người vợ có đi làm. Cả hai đều đi làm hết luôn, ừ, cả hai đều đi làm hết, nhưng mà tiền
Cả hai phải bằng phẳng phẳng với nhau chứ!
Ừm, đó, cho nên là mình thấy là, trời ơi, tức là một cái lần mà thất hứa mình nghĩ là thí dụ mà bạn bè tụi mình thất hứa với nhau nó còn đỡ đi nha, nhưng mà ở đây là con thất hứa với mẹ là đau lòng cực kỳ luôn ấy. Đó, mình nghe nha, mà mình còn mất bình tĩnh nữa, chứ đừng nói tới cái người mẹ đó, thực ra cái cô đó cũng khóc nhiều lắm. Đó.
Ừm. ừm. <smacks lips> Ờ. Thì hổng sao. Ừ, ừ. Ừ. Đúng rồi. Trời đất ơi. Ừm. Ừ. Bởi vậy mà mấy cái mình thấy tội nghiệp mấy người mà gặp mấy con dâu như vậy ha. Ờ, mà, ờ, mà ngược lại ừm.
Ừm. Đó, thế thì hổng biết nha, kiểu, ơ, ừm, thì những lần mà bạn bị thất hứa đó là đa phần là bạn có giữ được bình tĩnh hông, hay là bạn có một cái cách nào đó để mà x xử lý nó? Làm sao?
Ừm. Ừm. Trời ơi, bạn ơi. <laughs> Trời ơi, mình là mình là chuyên gia tánh nóng. <laughs>
Ừm. Ờ, OK, là kiểu sồn sồn lên, đúng hông? Ờ.
Ờ. À, ừ, đó, ư, là là cười giống như là ờ, thôi, ờ, ráng hít thở trước nha, ráng hít thở rồi nếu mà không xong thì ráng uống ly nước, rồi rồi đi nói chuyện với ông xã hay nói chuyện với bạn thân hay là nói chuyện với lại gia đình để mà để mình bình tĩnh lại. Mà nếu mà không giúp được gì nữa hết á thì mình á phải, a, đi kiếm cái phim gì đó, hay là hài hước hài hước gì coi hay là cái gì để cho mình, ừ, để cho mình thoải mái, ừ. Rồi đó mình mới trở lại. Ừ.
Ừm. Ờ. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm. Ừm Ừm, ừm, ô kê mình thấy hợp lý. Ờ. Ừm, ừm. Ô kê. Để xả ra, đúng hông? Ừm. Thì tức mà tại, kiểu ừm, tức là mình mình đặt cái niềm tin như người ta mà người ta thất hứa với mình, tức chứ bộ, ấm ức chứ bộ. Ừm. Đó.
Ừ. Đúng. Đúng. Ừ. Trời ơi, ừm, ừm, mấy cái lần mà ông xã mà hẹn với lại mấy cái mấy cái mấy ông đó đó, mà mấy ông đó không đi á, mình còn tức cho ổng nữa mà. Mà mà ổng mà ổng hình như ổng quen rồi hay sao á! Ổng với nói: "Ờ, ô kê đã tôi tôi đã biết trước, tôi đã biết trước." <giggles>
Ừm. Ừ, ừ. <chuckles> Ồ, vậy là thất hứa nhiều lần rồi, vậy là trời ơi. Tình bạn đó tui thấy là có vẻ hông có được, ơ, vẹn nguyên gì nữa, tình bạn nó cũng sứt mẻ rồi đó nha.
Ừm.

Ờ, mà tình bạn của ổng á là lâu dài hơn mình nữa, là ba mươi mấy năm rồi đó.
Ừm. Ồ! Rồi. Vậy mà, kiểu, thất hứa hoài vậy luôn á ha? Hông nha, mình nghĩ có thể là do là nghĩ là quá thân rồi chắc hông có câu nệ đâu cho nên mới cho nên mới là á hả làm ra những cái hành động như vậy. Đó. Ừm.
Ờ. <sighs> Đến độ mà ờ, đến độ mà mấy người kia biết không thèm rủ đi chơi nữa là coi như xong rồi nói: "Thôi thằng đó khỏi đi."
Ồ! Không. Thà là như vậy đi. Chứ rủ mà rủ mà như hổng r rủ mà như hổng có cũng như không. Đó. Tại vì ừm.
Ừ, còn ổn ổn như là tại vì nhiều con. <laughs> Ừ, đó, cứ đổ lỗi vô là "Ồ, tại vì tao có nhiều con." Bắc mớ gì vậy, ừm, thiếu gì ai chả có con mà phải đổ vô con, người vợ hổng coi được hả? Ừ. Thì đó, mình mới nổi điên. Ừm. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đó. Cho nên mình nghĩ á nha, thật ra là cái lời hứa đó, nó rất quan trọng với những mối quan hệ, tại vì cái lời hứa nó sẽ là cái cái để xây dựng niềm tin và đương nhiên niềm tin thì quan trọng với với mối quan hệ rồi, đúng không?
Ừm. Đúng. Đúng. Đúng vậy. Đúng vậy, đúng. Không có niềm tin, không có tôn trọng lẫn nhau thì, ờ, à, thôi đừng làm mối quan hệ làm cái gì cho mất, a, thì giờ. Ừ. Đó.
Ừm. Đúng rồi. Nên, ơ, tránh xa nhau tí xíu, đó, nói chung là nên lặng đi, chừng nào mà cảm thấy làm được, thực hiện được thì quay trở lại, đúng hông?
Thì đó. Thì đó, thành ra mình mới tránh xa mấy người đó đi đó. Ừm. Rồi, mình cám ơn bạn hôm nay đã chia sẻ với mình. Ừ.
Ừm. Ừm. Ô kê, mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn nha, <chuckles> cũng khá là mắc cười. Ừ. Chúc bạn một ngày vui vẻ nha! Bye bye!
Ừ. Rồi. Ừ, mình cũng vậy, cám ơn bạn bạn vậy. Ừm.